Allora, volevo chiederti, ma tu come fai ad affrontare il sovraccarico di informazioni quando devi fare una scelta, no?
Allora, ehm, diciamo che da come si sa sul web ci sono tantissime informazioni
Eh già. <chuckles>
e diciamo che, ehm, per affrontare questo sovraccarico bisogna, secondo me, capire quale è un'informazione veritiera quale è quella falsa.
Giusto, benissimo, e mi sembra che hai, ehm, un punto abbastanza chiaro no, sul fatto che non sempre tutte le informazioni che si possono trovare online corrispondano a verità. E però mi chiedo come fai a capire quelle che sono notizie false, informazioni false e quali invece so a importanti a cui dare un peso.
Allora, ehm, diciamo che, ehm, <tsk> quello ovviamente io tendo più a fare ricerche magari, ehm, online e controllando molto spesso le fonti. Perché tante informazioni, ehm, possono essere, diciamo no, allargate, ehm, per ehm, praticamente quando, ehm, c'è un'informazione, ehm, secondo me, mhmm, o c'è sul web soprattutto adesso, l un'informazione specifica, s può essere allargata tanto perché magari fa tanti click.
Mh-mh. In che senso? Ah, allargata vuoi dire che può essere un po' amplificata, esagerata?
Esattamente, perché ad oggi è molto facile.
Okay, ho capito. Mh, mh, mh. Sì, diciamo che cercano di causare più emozione perché magari una de determinata scelta di parole attira più attenzione rispetto all'informazione in sé quan veritiera. Questo vuoi dire no?
Esattamente, anche perché comunque, ehm, diciamo che, uhm, poi secondo me tante informazioni, anzi soprattutto le case che no, ehm, che fanno diciamo no, cioè che pubblicano queste informazioni, comunque è anche il loro obiettivo fare click, ovviamente.
Giornalisti. Mh. È vero anche che, comunque, d b bisogna distinguere tra quelle che sono le categorie, ehm, di professionisti quindi i giornalisti, persone accreditate, iscritte agli albi, da quelle che sono le persone che magari scrivono liberamente sul web perché hanno realizzato un blog, o magari, ehm, nei forum c'è anche questa differenza importante non credi?
Esattamente, anche perché quando si guarda un'informazione è fondamentale guardare la fonte, per certificare che la notizia sia reale.
Chiaramente sì, sì, sì. Poi in questo lavoro di analisi delle informazioni che app appunto, ehm, recuperi online, ehm, come fai, ehm, poi a decidere su quali basarti? Perché comunque anche dopo aver "scattato", diciamo, tra virgolette, queste informazioni non veritiere restano comunque anche molti pareri discordanti spesso e volentieri.
Allora, ehm, diciamo che, ehm, ad oggi, ehm, tendo a classificare le informazioni, siccome abbiamo la possibilità con l'intelligenza artificiale principalmente, magari, ehm, per essere più accurato, ehm, porto anche i dati, così son sicuro.
Ah. Ho capito, quindi fai un riassunto di quello che hai reperito online, ehm, citando anche le fonti magari in quel caso, e poi vedi che tipo di, ehm, a analisi riesce a fare l'intelligenza artificiale. Ho capito bene?
Esattamente, perché diciamo che sappiamo no, che l' AI, in base a come in base a come gli imponi la domanda, ehm, ti può dare anche no, risposte che sono molto discordanti con quello che magari c'è scritto.
Eh, effettivamente sì. <chuckles> Bene, vedo una certa coscienza da parte tua anche nel in quella che è l'uso delle applicazioni di intelligenza artificiale, ma questo è s per te è sempre stato così o ci sono stati dei momenti, magari nel passato in cui non avevi questa consapevolezza, questa praticità e quindi ti sei trovato, diciamo, smarrito di fronte a questa marea di informazioni?
Allora, ehm, diciamo che tanti anni fa quando soprattutto facevo ancora le superiori, ehm, ancora l'intelligenza artificiale non c'era e io mi ricordo che per certificare le informazioni guardavo sempre le fonti e avevo una specie di classifica delle fonti più accreditate.
Mh-mh. Ah vedi, mh.
E quindi, ehm, sceglievo quelle più accreditate per l'informazione da scegliere, insomma.
E sulla base di cosa però, mhmm, sapevi che erano più accreditate? Quindi, ehm, se venivano da università, da magari ministeri, in questo senso qui, o comunque anche studiavi quelli che erano poteva potevano essere gli autori di queste di queste di questi scritti?
Allora, tendevo più a proprio a certificare magari la catena in sé quindi oppure l'azienda in sé che pubblicava queste cose, e ehm, guardando ovviamente comunque tutto no, il panorama comunque sia delle informazioni che hanno pubblicato, e anche magari, ehm, informazioni passate pubblicate da esse che erano certificate come vere.
Come? Mh, quindi era comunque un lavoro u un po' più importante no, ti rubava più tempo, rispetto ad oggi, dove ci sono queste facilità, ehm, proprio dovute a, ehm, appunto queste applicazioni di intelligenza artificiale che ti permettono poi di fare un'analisi, ehm, di tante informazioni in pochi secondi. Non credi?
Esattamente, infatti comunque tanto tempo fa magari per fare uno scritto che mhmm, chi c'è che ne so un compito per casa, ci impiegavo 3 ore su questa cioè sulle ricerche.
Mh-mh. Chiaro sì, invece or
Adesso s adesso se pubblico cioè se chiedo comunque sull'intelligenza artificiale di farmi un cioè di spiegarmi bene comunque sia la notizia, ehm, comunque ci impiego, che ne so, già con lo scritto tutto quanto 1 oretta, 1 oretta e mezza.
Beh, un bel guadagno di tempo devo dire no, <chuckles> perché effettivamente è una terza parte, però in generale, quello che può essere poi il sovraccarico di informazioni, quando si tratta di prendere una decisione, magari per esempio, ehm, quando devi scegliere un prodotto da acquistare online, ti affidi anche a quelle che sono le recensioni delle altre persone, oppure preferisci solo, ehm, diciamo, uhm, approfondire l'argomento delle informazioni relative al prodotto in sé.
Sì infatti, facilitato molto. Allora, ehm, diciamo che, le recensioni le guardo molto spesso, ehm, le guardo principalmente nei siti dove so che non possono essere magari modificate.
Mh-mh
Ehm, <tsk> ehm, tipo tante notizie, ehm, cioè tante recensioni voglio dire, purtroppo, ehm, in alcuni siti, diciamo che possono esatto, esattamente, ehm, quindi tipo magari, le recensioni le guardo soprattutto, su siti che possono essere certificati.
Come? Ah, sono false. Okay, okay <chuckles> Mhmm, dove le recensioni sono verificate e veritiere vuoi dire, no?
Esatto. Ehm
Mh-mh.
anche perché comunque, ehm, con gli strumenti di oggi, ehm, falsificare no, delle recensioni è molto facile per portare no, magari alla vendita di tantissimi prodotti, perché vedono che quelle recensioni anche se sono
Mh. Purtroppo sì, effettivamente, anche quello che poi era uno strumento nelle mani del, ehm, delle persone per, mhmm, dimostrare la validità o meno di un prodotto è stato un po', diciamo, contaminato no, in questo senso.
<clicks tongue> Sì e infatti io comunque quando controllo questi dati, cerco sempre di controllarli da fonti che so che non possono essere modificate le recensioni, e so che i dati sono veri.
Mh-mh, mh. Beh, uhm, a devo riconoscerti che hai una chiarezza importante per quello che sono poi, tra virgolette, "i pericoli" no, che si celano, uhm, negli in tutti questi strumenti online che forniscono informazioni, però mi chiedo come sei arrivato a questa consapevolezza nonostante la tua giovane età?
Allora, ehm, diciamo che, uhm, ci sono un po' cresciuto in questo mondo, perché <sucks teeth> quando si tratta di fare ricerche, comunque vuoi o non vuoi insomma i siti bisogna girarli, <sucks teeth> ehm, quindi
Mh. E d e dicevi riferendoti a ricerche in ambito di studi?
Sì principalmente quello, ehm, poi in ambito diciamo di statistiche predefinite no, di di oggetti che si comprano, di articoli, principalmente, perché c'ho tanti hobby diversi quindi
Ah vedi. <giggles>
quindi insomma cerco no, di guardare la recensione quella più quella cioè insomma, cioè quelle migliori, ecco.
Incredibile no, che ti dia poi un riscontro vero di appassionati come te della stessa cosa.
Esatto sì, anche perché diciamo che comprare magari da da recensioni false non non mi fiderei.
Chiaro, perché potrebbe portarti anche all'acquisto di un prodotto che poi, ehm, nella nell'uso pratico non dà quel quei risultati, perché effettivamente ti sei basato su persone che, mhmm, in realtà hanno scritto una recensione falsata.
<tsk> Esatto. Quindi è fondamentale comunque riuscire a certificare le recensioni dal falso dal vero, e soprattutto, che il prodotto che si sta comprando, in questo caso sia quello offerto nella realtà e non un falso.
Chiaramente. Però mi dicevi prima, che hai tantissimi hobby e quindi, ehm, mhmm, ti volevo chiedere se ti va, uhm, di, uhm, un po' parlarne e capire anche in che modo devi reperire che tipologia di informazioni pro per poter scegliere poi i materiali, o i prodotti che ti servono per questi hobby.
<tsk> Certo, ehm, l'hobby diciamo principale che ho è sicuramente quello del computer, quindi informatica.
Interessante.
Ehm, diciamo che in informatica soprattutto, ci sono tantissime difi disinformazioni, per i prodotti che si compra, no?
È vero sì.
Ehm, quindi diciamo che quando tendo a comprare un prodotto, uhm, mi proprio guardo dal sito ufficiale della casa produttrice.
Mhmm, e quello aiuta tantissimo, perché comunque è sicuro che quell'informazione è veritiera.
Esatto, anche perché ci sono, soprattutto nel mondo dell'informatica, tantissimi cloni, che si spacciano no, per il prodotto originale quando non non lo sono.
Giusto. Mh-mh, mh. Sì, sì, sì. Quindi, preferisci anche comprare comunque dalla casa madre, anche se dovessi trovare magari un'offerta in un altro sito un po' più economica.
<tsk> Sì, esatto. Cerco sempre di comprare dal negozio certificato della casa produttrice, per far sì che sicuramente non sbaglio, a comprare.
Mh, meglio 1- 1 € in più no, però avere la certezza che quello che stai acquistando è quello che volevi, no?
Esattamente, anche perché perché cioè nel senso, perché comprare magari un prodotto che costa di meno poi alla fine ti arriva tutt'altro, uhm, alla fine si fa il reso, se si può fare in alcuni casi, perché
Come ci sono tantissimi casi che si vedono online, di persone, che hanno acquistato magari una sedia, uhm, su questi portali più o meno famosi, e poi gli arriva la miniatura. Non so se hai mei mai visto di questi di questi casi un po' simpatici.
Sì, sì, tante volte anche tipo quelli no, che comprano magari la macchina alla fine gli arriva il modellino della macchina da me
<chuckles> Beh, la macchina è più grave non credi? <laughs> Uhm, cioè u proprio letteralmente una giungla no, di informativa online e q e da quello che dici, emerge che sai districarti bene e che hai capito anche poi, ehm, come evitare, ehm, dei problemi relativi appunto al all'affidarsi a informazioni sbagliate. Ma ti è mai capitato di cadere anche tu in queste trappole più o meno gravi, però?
Sì, sì, sicuramente quello quello sicuramente. <chuckles> Allora, io devo essere sincero, fortunatamente no, ma, ehm, <chuckles> mia mamma si invece. <chuckles>
Benissimo. <chuckles> No, <chuckles> poverina, che è successo?
Mia mamma, si voleva comprare un paio di pantaloni, e gli son arrivati dei pantaloni, che erano tutt'altro quelli della foto, quindi <chuckles>
No. <scoffs> E com'è stata la sua reazione di delusion era ai suoi primi acquisti o era già un qualcosa che era sperimentata?
<breath> Allora, in realtà era già sperimentata, però di per sé sembrava vero insomma, d cioè dove ha comprato no, il problema, è che aperto il pacco e la il contenuto era totalmente divers
Okay. <scoffs> <chuckles> <sniffs>
<chuckles>
Mh, imma immagino che non sarà stato facile, però p ha potuto comunque, ehm, optare per il reso o no?
Sì, quello per fora cioè- cioè nel senso, per fortuna sì, ehm, perché altrimenti era un grandissimo problema.
Chiaro, chiaro. <scoffs> Assolutamente simpatica questa cosa e, uhm, devo riconoscerti come ti ho detto anche prima che, ehm, è veramente bello vedere come una persona, è riuscita ad acquisire un metodo e anche a comprendere quelli che sono poi, ehm, i percorsi che ci sono a livello di internet, di informazioni e disinformazione, no?
<tsk> Sì, sì, questo sicuramente aiuta, soprattutto al giorno d'oggi, che come hai detto tu effettivamente, di info di disinformazioni siamo sommersi, quindi è importante, saper scegliere in questo mare.
Mh, purtroppo, sì. Mh-mh, mh. È vero. Guarda ti ringrazio perché è stata una conversazione veramente interessante e anche molto simpatica, e quindi, uhm, ti ringrazio soprattutto per poi aver condiviso con me, ehm, queste queste consapevolezze che hai acquisito, questi metodi che hai trovato per evitare appunto de di trovarti sovraccarico di informazioni.
È stato un piacere anche per me, e è stata anche molto simpatica questa chiacchierata e spero di risentirci.
Mh. <giggles> <giggles> Grazie, buona serata.
Buona serata.